Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno! Come stai?
Anzi buon mhmm, abbiamo s abbiamo già switchato al buon pomeriggio a quest'ora. Tutto bene, tu? <chuckles>
Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, tutto okay, tutto okay, dai, caldo, caldo, ma si resiste.
Caldo. Quindi bene o male è caldo un po' dappertutto tranne tranne in montagna, secondo me, lì ancora si sta bene. <chuckles>
Sì, sì. Eh beh, a proposito di montagna, d'estate ci sei mai andato, ci vai? Oh, ma anche d'inverno, per carità, ora penso all'estate perché s stiamo morendo di caldo.
Allora sai che io s Mh. Io sono un amante della montagna proprio invernale, specialmente, perché sci cioè faccio snowboard, la neve mi piace tanto, preferisco il freddo al caldo.
Okay. Ah, wow, wow. Eh, eh. Eh, anch'io, anch'io. Io ho sciato tanto, purtroppo ora è qualche anno che manco e mi manca parecchio, mi manca parecchio.
Mh. Mh, ma mhmm, ma, mhmm, gli manchi anche alla montagna, secondo me. <chuckles> Già. E secondo me e secondo me, ciao, d'estate, ehm, non sono mai andato in montagna, per quanto mi pia per quanto vorrei andarci, non ho mai avuto l'occasione ancora.
<chuckles> Addirittura? <chuckles> Ah. Eh, eh, eh. Ma ah-ah, ma sai che a me è successo praticamente, se si può parlare di montagna, una cosa del genere in i quando abitavo in Irlanda, ad esempio, perché io sono sto in un paese di mare e sono toscano de della costa e quindi per noi andare in d'estate in montagna è qualcosa di im impensabile, proprio a livello, sai sì, no, poi a livello o magari sai vai a fare la passeggiata che qua ci sono quelli che chiamano Alpi, ma sono in verità un Appennino, ehm
Okay. Okay. Eh, troppo lontano magari, eh. Eh, no, no, ma infatti dico sull'Appennino non è nemmeno la stessa cosa, perché comunque non è che mh.
eh non avevi capito, no? Mh, mh-mh, mh. Anche se c'è l'altura, poi poi vai a fare la passeggiata, non è che vai a stare una settimana in montagna, ecco, è un po' hiking e that's it.
Esatto, es ma s basterebbe un weekend, un attimo giusto da staccare dal proprio ambiente, rinfrescarsi un attimo, anche le idee <chuckles> e poi tornare.
Eh, eh. Sì, sì, sì, sì, esatto, esatto, che poi con questi nuovi climi anche la montagna a certi orari, se sì, inizia a esser caldo, inizia a esser caldo. E raccontami un po' di queste tue sciate, quindi te sei uno snowboard.
Mh-mh. Iniziando a faticare, eh. Mh, mh-mh. Sì, sì, oltretutto a gennaio mi sono anche infortunato.
Ahia.
Sono lussato la clavicola, però, dai, sono pronto per ripartire l'anno prossimo. <chuckles>
Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi. Eh, eh, eh. C'è anche un mi un mio amico che fa sempre snow, s'è s'è la clavicola, si è operato quest'anno perché se l'era ma maciullata 3-4 volte e non gli stava più, mhmm, insieme.
Ehm, io spero di operarmi entro la fine dell'estate perché poi devo recuperare prima della stagione, eh, perché mi operano a novembre e mi perdo 1 anno praticamen mh-mh.
Eh. Eh, eh, eh, eh, eh, sì. Eh sì, eh sì. Ah, quindi sei in lista, eh, comunque.
Sono in lista d'attesa, esatto.
Ehm, de sì, bisogna dire che è bello sc uhm, la neve. Sì, sì, dimmi, dimm
Va beh, comunque, ti dico No, scusami, no, no, be bello, fantastico, però io, uhm, trovo, ehm, la montagna più bella magari rispetto al mare, ehm, poi dipende in che mare vai, ovviamente, anche proprio per una questione di attività. Io so una persona che no non riesce a star ferma se va in vacan un weekend o cose così.
Sì. Eh sì, sì, sì, anch'io sono così, infatti era st ehm, ti condivido assolutamente.
Mhm, perché in montagna, estate o inverno, comunque vai a fare un trekking, vai a fare un eh, esatto, poi ci sono anche i parchi avventura che io comunque trovo carini ogni tanto fare, ehm, mountain bike, così al mare, mhmm, se stai in Italia c'è poco da fare. Sì.
Fai sempre qualcosa, sei in movimento, sì, sì. Eh, bello, bello, mh, carino, carino, bello, sì. Ah-ah, ah-ah. È molto statica, sì, sì, sì, sì, sì, sono sono assolutamente d'accordo, una volta che ti sei fatto la nuotata però, vabbè, o o un conto qua sai, quando eri più ragazzo magari con gli amici che, allora, sì, sei sempre a giocare a qualcosa, no? Ehm, da da noi usa molto ping pong, biliardino, beach volley, calcio, <sucks teeth> però altrimenti
Mh. Meh. <clicks tongue> Sì, sì, dai, è vero. Eh, ma sai che non sempre trovo le persone con cui fare un beach volley, per quanto mi piaccia giocare a beach volley, non sempre le trovo.
Eh, eh. Ah, eh, è quello il problema, oppure se vai proprio da, poi adulto con la ragazza, così, ehm, poi la alla alla ragazza spesso piace magari stare spiaggiata 12 ore, ehm, e quindi.
Mhmm, esatto. Esatto, a fare, adesso come si chiama in inglese, sun bathing, eh già. <breath>
Esatto, esatto, esatto, quindi è un po' così, è un po' così. Ehm
L uhm, il discorso cambia se magari vado in un posto tipo adesso, uhm, ci s uhm, quando so andato in Thailandia, in Indonesia, così, dove comunque c'è una fauna marina, si può fare snorkeling.
Ah, ma ah-ah, ah-ah, sì, sì. Sì, che ti fai esatto, esatto, ma poi là sono anche più pre preparati per attività extra, che ne so, fai la moto d'acqua, fai lo sci d'acqua, fai tutte queste s
Mh. Esatto, esatto. Che infatti dopo averli fatti magari 1 o 2 volte, uhm, puoi anche chiuderla lì in un certo senso.
Sì, esatto. Sì, assolutamente, assolutamente, però, comunque sia, un paio di cosette le trovi da fa durante la giornata un pochino più organizzate, diciamo, dai.
Ti, sì, sì. E poi adesso io sono del dell'Emilia Romagna, no non sho she sci scente, ehm, okay però s non sono troppo vicino alla riviera, ce l'ho a un 3/4 d'ora il punto più vicino della riviera. Una cosa che detesto è i li cioè i lidi, proprio i bagni privati.
Sì, pochino. <chuckles> Ok okay, okay. Eh, sì, sì, sì, sì, da me che sono solo così, praticamente e, infatti, è una delle cose che mi fa piacere poco anche il nostro mare, insomma, il mio mare, versigliese. Sì, sì, sì, a parte che, mhmm, sì, è come sembra, sì, andare in uffi nel traffico dell' ufficio riportato sul mare, no, e quindi
Eh, ve Mh, mh, mhmm rendono tutto più caotico, troppo affollamento, tromo non c'è nulla. È il è il traffico della spiaggia quello esa
Eh, sì, sì, sì. E poi tralasciando che poi da me e da te sono ancora più gestibili, n so i prezzi da me è di è una cosa diventata improponibile, quindi.
<laughs> No, no, no, tranquillo anche qua eh. I costi son diventati, alti sì, sì. Che poi ti dico, adesso magari non so, mhmm, in che, mhmm, situazione ti trovi tu, mhmm, posso capire magari una famiglia, dici hai 1 bambino di hai 2 bambini di 1 di 2 e 1 di 4 anni, che devono giocare, hai bisogno di servizi perché in spiaggia libera magari fai fatica a tener dietro a bambini, cosa che comunque dubito, perché vedo gente che ci riesce.
Eh, sì, sì, sì, sì, eh.
Magari, mhmm, una famiglia si trova comunque bene in un bagno privato.
Sì? Certo, certo, certo.
Però, <exhales> rimane comunque, secondo me, un po' una rottura di scatole, diciamo.
Sì, sì, sì. Io poi non so, uhm, se te sei con famiglia, il tutto, però in effetti sì, è tutto a, mhmm, ge se te non sei un famigliola più cresci, più è difficile, insomma, avere questo, ehm, i sì, io che ad esempio sono un, non single, ma, insomma, ho f ho va viaggio da singola con la ragazza, ora sono insomma fidanzato da qualche anno. Però, ecco, o magari ave hai la fortuna, no, e magari stando qua, proprio al mare, la fortuna di andare, che ne so, ora ci io c'ho il nipote, quindi magari vai al bagno dove c'è il nipote che con i con sua mam
Sì. Sì, sì, sì, s Sì, sì. Beh, ovvio che se abitassi anch'io, veramente, vicino al mare, alla spiaggia, anche se quella è la situazione, nel senso, ci vado lo stesso, giusto per fare qualco sì, sì. Però se devo pigliare, e farmi 1 oretta e mezza e poi imbottigliarmi nel traffico, ci pens
Ti adatti, ti devi adattare, esatto. Ma, ti dico No, no, non sì, no, no è così. Ma, uhm, io già in questa siu situazione vado 1, 2 volte massimo, ma massimo a settimane, ci sono quelle settimane che non vado, nonostante sia 1 chilometro e, ad esempio, oggi è domenica, ma anche sabato non mi azzardo minimamente. An
Mh. Sì, sì, sì. Quindi ti dico, se dovessi farti, quindi, un ranking, diciamo montagna vince su tutto.
Io vorrei vivere inverno in montagna, soprattutto d'inverno, sì, però se devo scegliere un posto ti dico anche ci rimango anche d'estate, ecco.
Mare secondo. Sì? I Esatto. Ehm, perché comunque ci stai bene tutto l'anno, poi magari se uno no non gli scoccia la sera, col fatto che magari in montagna c'è anche meno attività serali, mhmm, e non scoccerebbe comunque.
Sì, sì. Sì, uno si può fa una sì, no, ma poi guarda ia io a me piace molto guidare, quindi anche le strade di montagna la prenderei se voglio scendere giù, mi faccio anche una mhmm, hai capi scendi a valle, ti diverti anche, è chiaro la sera devi sta n po' più leggero perché, di fatti, se bevi in cui poi gui <chuckles> finisci in un in un canale. Però, ehm, inz cioè, la fine, insomma, come si fa anche perché, non è che uno ormai io almeno non è che sto a sci uscire tutti né tutti i weekend, né tutte le settimane, i giorni, quin fattibile.
Eh, esatto, al massimo scendi a valle e trovi qualcosa da fare. Sì, sì. Di guidare. <chuckles> <chuckles> Mh. Mh. Comunque, vedi come come non abbiamo nemmeno preso in considerazione l'opzione città?
Eh, no, no, in effetti.
E sai perché? Perché ormai è tutto troppo caotico. Tutti vogliono scappare dalle grandi città, quindi
Sì. Sì. Sì, sì. Non so se te hai mai avuto esperienza di città, o comunque vivi in città, non lo so. Ma poi in Emilia, non ci sono delle grosse città invivibili, no?
Mh-mh. No. Allora, uhm, ho vissuto in in una città me ho vissuto in una città metropolitana. M medio grande, uhm, l avevo una casa in centro, trovare parcheggio era un inferno, non oso immaginare abitare in posti più grandi, quindi
Eh, eh, eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Io mi son trovato per sbaglio, a lavorare 1 mese a Milano e a Roma, mamma mia, che inferno! Mamma mia, mam Pure d'estate era guarda ho s non ho mai sofferto così tanto. Ma già anche Firenze.
No, no, n non lo farei mai. Non lo farei mai. Sì per me il giusto compromesso, è abitarci comunque, toh, al massimo a una mezz'oretta, perché comunque, potrebbe può essere comodo essere vicino a tipo io adesso, abito a una mezz'oretta da Bologna. E può essere comodo comunque, ehm, avercela abbastanza vicina da dire
Eh, eh, eh. Sì. Ah-ah, ah-ah. Certo, certo, perché c'è tutto comunque, eh, eh, eh. Sì, sì, sì. Io infatti ad esempio, dove sono adesso qua, ho mi manca un po' quel fatto lì perché, de ehm, comunque le città, uhm, che che son qua, sono un po' troppo piccole. Per da una parte è buono, però da una parte se vuoi qualcosa di extra, uhm, non c'è. Io ad esempio, ecco di città, mhmm, so ho vissuto parecchi anni a Amsterdam, lì è una bella città che però vivi in bicicletta.
Esatto, esatto, esatto. Esa Eh è noioso, eh. Eh, eh. Ma dov'è che dov'è che non hai vissuto ancora, scusami? <chuckles>
<chuckles> No, no, non è che ho vissuto, co da così tante parti sono però cioè ho un'età, quindi <giggles> No, io sono uscito dall'Italia molto ra ragazzo, quindi ho f ho avuto un po' d'esperienze lì, prima di tornare all'ovile. Ecco quindi, tipo Amsterdam, è una città molto vivibile. Se devo dirti un paese dove si vive bene, città piccola ovviamente, non è una metropoli, però la vivi s vivi in bicicletta.
Sì, sì, sì. Okay, sì, sì. Ci son stato effettivamente, ce l'ho avuto hai presente ogni tanto visiti una città e viene sempre il pensiero, ma io ci potrei vivere qua? Non tutte, mi hanno dato quella vibe, diciamo da viverci, ma alcune sì. Oltre ad Amsterdam, ti dico io vivrei bene, forse anche a Barcellona.
Eh, eh. Eh, eh, eh, eh. Okay, okay. Eh. Eh, eh, eh. Perché no? Perché no? Ci sono tante, secondo me Sì.
<smacks lips> Perché, mhmm, alla fine, c'è un po' il mare, ci sono tante attività da fare, col fatto che, comunque, c'è, mhmm, Montjuïc, quindi puoi andarti a far' le passeggiate un po' in altitudine, non stiam parlando di 600 metri sul livello del mare, però, nel senso, puoi evadere facilmente dalla dalla cao dalla città cao
Ah-ah, ah-ah, ah-ah. Cer certo, certo. Sì, sì, sì, sì. Poi si mangia bene, insomma, sono comunque simili a noi su tante cose.
Esa ben organizzata, anche di mezzi e tutto. Secondo me, è un bel posto Barcellona, per vivere. Mh, mh, mh, mh, mh.
Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ehm, fra l'altro, ho applicato in uno delle mie milioni di applicazioni quest'anno, ho mandato un curriculum per un'azienda a Barcellona, quindi chi lo sa.
Magari ti ritrover ti ritroverai lì. <chuckles> Eh.
Sì, sì, sì. Comunque, sì, anche a me non dispiacerebbe, ehm, ci son diverse, uhm sono stato anche a Valencia, che no no mi dà anche una buona vibe, sempre vicino al mare come città spagnola. Eh, sì.
Mh. L'ho vista Valencia, carina. È più picco è una Barcello li io la vedo come una Barcellona piccolina.
Sì, è piccolina, esatto, sì, sembra però ci potrebbe sta'. Poi, sai, ehm, comunque, vai anche lì, poi sei vicino al Portogallo, sei vicino anche a altre città della Spagna, un po' un po' carine, uhm, alla fine.
Mh. Sì, sì, sì, sì. Comunque, è, mhmm, una regione, diciamo, dove, mhmm, puoi permetterti anche, magari, di fare de dei viaggi on the road, cose così, quindi, puoi mischiare un po' di tutto in quelle zone.
Esatto. Sì, sì, sì. Sì, sì. Quello che infatti mi mancava dell'Olanda era che leva tolto Amsterdam, il resto, sì, ci sono dei dei paesotti, cittadini un po' carini, mi viene in mente, che ne so, Utrecht, però sei sì, è un po' un po' brulla il resto, sì, sì, sì, sì. Sei in centro dell'Europa, quindi col treno vai un po' da tutte le parti, eh, per carità, però, sai, quando poi lavori in ufficio
Cono me. Però è un po' nulla, dicia Mh, mh, mh, mh, ci sta. Un'altra che mi era piaciuta, ma lì non ci avrei vissuto, era Copenaghen.
Ah-ah. Ah, ah ci abita una un ragazzo che conosco.
Ah, okay, pensavo ci avessi abitato tu di nuovo, anche l <chuckles>
No, no, no, no, no, <chuckles> lì no, mi manca e te non ci saresti andato ad abitare?
Allora, mhmm, ni, ni, a differenza allora, Copenaghen, ehm, è molto ricca, diciamo.
Mh. Sì, scusa, che periodo ci sei andato così perché voglio andarci anch'io e capire.
Uhm, oddio, ehm sono passati anni. Era dicem comunque era periodo natalizio, o dicembre o gennaio, ho un vuoto.
Inverno, estate? Ah-ah. Okay, okay, okay, col buio, quindi con tanto buio, dai. Eh.
Ehm Esatto, esatto. Ehm, la città è molto carina, tre, quattro uhm, 3-4 giorni e non di più. Uhm, però poi da lì avevamo preso questo treno, da Copenaghen, che è un diretto che passa sul mare per arrivare in Svezia. Arriviamo a Malmo, arrivi
Ah-ah. Ah-ah, ah-ah. Sì? Ah-ah, okay. Ah-ah.
ehm, molto bellina questa cosa, mi è piaciuta, perché ogni volta che penso a, tipo, una grande città, penso anche a come puoi evadere da questo caos.
Sì? Certo, certo, certo, perché tanto la la routine scatta ovunque, no?
Esa esa non è così immediato prendere un treno e andare a Malmo, anche perché, ogni volta, ti devi fare il controllo di frontiera prima di scendere dal treno, però <chuckles> però nel sens
Eh. Eh, eh, ecco, anche perché sarà una sa conoscendole sarà una sassata anche a livello di costi.
Mhmm, eh, adesso non mi ricordo. Però n no non ho non ho questo ricordo di aver speso tantissimo, eh, sarò sincero mh, mh, mh, mh.
Eh, no. Okay. Ah, okay, okay, okay.
Poi vabbè comun no, la corona di me
E q e e quindi poi dopo ti sei stato, un po' un po' in Svezia.
Mah, mi ero fatto 1 notte in Svezia dopo. E poi siam ritornati a Copenaghen, e poi siamo tornati a casa, perché era la vacanzina natalizia di 5 giorni.
Ah, ah, okay, okay. Okay, però t'ha dato una vibe in cui non ci andresti a vivere, dai.
No, Copenaghen no, non non ti saprei dire il perché, forse c'è proprio poco da fare, eh.
Ah-ah, ah, sì.
Magari oddio, magari non ho trovato io da fare, ero con la mia ex fidanzata. Però, mhmm
Eh, eh. Ma sai quello, che a me m'ha dato, il nord quelle zone scandinave lì, perché c'ho un amico che è norvegese che t comunque, uhm, ora magari forse l la Danimarca un po' meno, ma ci sono degli spazi immensi e pochissime persone, che che è bello da una parte, però, c'è anche poca civiltà, e vedi anche come m secondo me come sviluppo e cose da fare, in effetti, sono limitat
Mh. Eh, eh, esatto, esat
Ci sta, ci sta.
Vabbè, quindi direi che per rilassarsi, vince la montagna. <chuckles>
Quindi, comunque sia, è come tornando alle eh sì, sì, le attività, ecco, io lo lo sciare secondo me e quindi anche per te lo snowboard, è una delle cose insomma, che più ti ti lega no.
Sì. Guarda il mare vince solo se vai in un bel posto tropicale, caraibico, che ne so, sull'oceano indiano, così, perché se no diventa abbastanza noioso. Cioè, alla fine anche prima ho menzionato Barcellona, ma anche a Barcellona non è che ci sia 'sto gran ma
Eh, eh, eh. Sì. Ah-ah. Sì, ob Sì, sì. Sì e dopo, alla fine della fiera, certo, certo, che poi noi c'abbiamo anche zone st stupende, Sicilia, Sardegna, per carità eh, però
E la carità, però anche lì è relax, cioè non è che vai lì a fare eh. Più di tan
Eh sì, eh sì, esatto, esatto, esatto, o c'è un camper che ti fai un tour, però anche lì, le attività son sempre quelle. Eh, eh.
Eh, quello lo farei. Quello lo farei, un on the road, col camper. <chuckles>
Sì, sì, anch'io, è nella mia lista. Va bene, io guarda grazie per la per la chiacchierata. Buon appetito allora. Stammi bene. Vai, vai. Ciao ciao.
Dai. Gra devo mangiare. <chuckles> Ciao.